そう、そうなんです。なんか、こんな仕事絶対にないと思ってたのが仕事であったんで、もうほんとに、昔からビールは大好きで、もう好きでやまないものを仕事にできるなんて、夢のようだと思ってそうなんです。なんでまあ、その若くて、まだパワフルだった時代に、たまたま本当に自分の好きなことを、仕事としてできる環境を見つけられたっていうのがあって、もう朝から晩まではほんとに忙しくって、もう一日中ずっと飲んでて、ちょっと酔っぱらっちゃっててっていう日が続いてても、まあ、それでも続けられたし、で、毎回ゲストの人がこう終わって帰る際とか、帰った後とかに、すっごく褒めてくれたんですよ。
うん。 はい。ええええ。 はい。 ああ。つ 最高ですよね。 うんうん。 うんうん。 はい。 ええ。 はい。 ですよね。うんうん。 はい。 うんうん。 あ、喜んでくれるんですね、さらに褒めてくれるって。最高じゃないすか。自分の提供した価値がね。ほんとにサービスとしてうんうん。
そうなんです。もう。す そうなんです。そこでもう、ほんとになんかすっごい褒められて、で、まあ、そのゲストの方から感謝されて褒められる。プラス、ま、それがやっぱりあの上司にも伝わるので、上司からも結構「ほんとに頑張ってるね」みたいな、もうすごく、この、うん、役目向いてると思うし、頑張って欲しいみたいな感じで、毎回、ま、そのフィードバックがすごくプラスだったんで、それも続けられた理由にあると思うんですよね。
へえ。 うん。 はい。はい。 うん。 はい。 言われたんですね。へえ。 素晴らしいな。うん。 年何回ぐらいゲストの方来られるんですか？日本に来られた際ってことですね。うん。
えっとあ、そうですね、日本に来るのは結構頻繁にあって、多い時だと、それこそもう2、3ヶ月に1回とかに、まあ、ひ1つ2つグループが来たりみたいな感じ。
はい。 うーん。 ああ、あるんですか。はい。 ええ。あ、ぜんごぐなるほど。入れ違いとかで来るんですよね？ひとつふたつグループが。
うでしたね。あ、そうですね、入れ違い入れ違いの時もあれば、でも同時にさんよんグループ同時に接待したこともありましたね。結構その時々によってバラバラでした。同時の時はそうですね、大変でしたね。
うんうん。 ええ。 はい。 <chuckles> それは大変ですね。うんうん。 なるほど。ええ、すごいな。その仕事をどれぐらい続けられてたんですか？